Oye, pues fíjate que tengo un problema últimamente que que pues me está causando un poquito de conflicto y me gustaría compartírtelo a ver si pues. me puedes ayudar en en cómo solucionarlo o cómo, eh, pues cambiarlo, ¿no?, al respecto. Eh, resulta que pues yo tengo como que una personalidad, em, pues bastante especialita, eh eh, no no no sé cómo decirlo. Soy enojona, pero también, eh, vaya así como lo malo, pues considero que también lo bueno, ¿no?, pero la verdad es que sí he trabajado, eh, y sí me cuesta como a veces, eh, pues reconocer que que me equivoco, ¿no? Y a veces con cosas súper simples, o o así o y l yo me doy cuenta, ¿no?, o sea, tengo la la humildad de decir: "Ah, no, sí me equivoqué. Esto no estuve bien" y así, pero eso lo es conmigo, ¿no?, pero al momento de de, pues de disculparme o de pues llevarlo a hacia con otra persona a la cual quizá pues se vio afectada o algo así, por ejemplo, mi novio o o pues mi hermana o alguna amiga, como que me cuesta y es como que: "Oye, no, esto no estuvo bien, me hiciste sentir mal" y así, este y yo: "Okey, perdón, ¿no?", o sea, como que sin decir: "Oye, no, pues sí, te entiendo, perdóname, no va a volver a pasar, eh, discúlpame, no lo hice adrede", ¿no? O sea, como que me cuesta, eh, aceptar que me equivoqué y y nada más es como un "Perdón", ¿no?, sin sin sentimientos, sin empatía, sin arrepentimiento como como pues orgullosa, por así decirlo. Exacto. Y y pues no me gusta ser así, ¿no?, porque me considero una persona amable, eh eh, linda y pues siento que ese tipo de de características no no no estaría bonito, eh, seguirlas normalizando y pues no cambiarla.
Ajá. <chuckles> Okey. Sí. Claro. Ajá. Entiendo. Muy simple. Claro, y es entendible muchas veces, pues, pasa esta situación en la que no sabes cómo sonar r real ante una disculpa y que, pues, la gente lo pueda llegar a tomar con esta sinceridad, con esta autenticidad, y pues, a veces piensan que lo estás haciendo solo por por decirlo, vaya, ¿no?, y más en el caso en lo que me mencionabas de que a veces, pues, te falta como este tacto, tal vez esta, mm, este lenguaje, este tono para poder decir, e eh, pedir una disculpa, ¿no? Pero no te preocupes, creo que podría darte unos consejos que podrían ayudarte, pero primero me gustaría saber, eh, ¿existen algún momento en específico alguna situación en específico, en la cual pues, no sientas como esta, mm, tal vez facilidad de poder como pla pedir disculpas?, y que de cierta manera te haga sentir un tanto, no sé, nerviosa, con miedo, como que s en estas situaciones te ¿ha hay hay alguna en específico?
Eh, pues ahora que lo mencionas, fíjate que sí, eh, por ejemplo, con mi novio y con mi hermana, que son como las personas que con las que suelo convivir, eh, más, eh, pues ya luego hasta lo tomamos a risa, ¿no? O, ¿así, no?, pero, pues todo bien, pero con otro tipo de relaciones, por ejemplo, con mi papá, eh, me cuesta como que, pues es una relación quizá un poquito más seria, aunque sí nos llevamos muy bien y todo, eh, pues como que me siento chiquita, eh, me da miedo, me impone y entonces, eh, como que pues no suelo como expresarme como que quisiera y parece que al momento de de asumirlo, las palabras se me borran. No sé hablar español y y, pues, me quedo así como que: "Va, perdón, no, sí, tienes razón". Y luego quiero también exponer mi punto de vista y no solamente ser así como que, pues sumisa, ¿no?, de: "Ah, sí, sí, tienes razón en todo". "Ah sí, sí", eh, a veces no, no es así, también yo también tengo razón y y me quedo así como que muda y y ya, pues, esto ocurre.
Okey. <chuckles> Claro. Entiendo. Oye, y en cuestión de los de l de las emociones, de los sentimientos, ¿qué sientes tú al tal vez recibir o incluso el dar u una disculpa? ¿Sientes, a lo mejor, mm, tristeza, sientes frustración? ¿Qué es lo que tú sientes cuando te llegan a pedir disculpas o que tú pides disculpas?
Mm. Cuando yo pido disculpas, suelo sentir vergüenza, como que me avergüenzo totalmente de haber hecho ese esa acción y y cómo no me di cuenta que estaba mal, y y pues siento como como que vergüenza porque siento que, eh, estoy a un límite de que cambien toda la perspectiva que tienen de mí y que piensen que ese error me va a definir. Y pues no, ¿no? Como que me da miedo y muchísima vergüenza, mucha pena, y cuando me piden disculpas, eh, tengo que aceptar que siento como Ujú, claro Exacto, pues yo tengo la razón Exacto, eh, ya era hora, ¿no? Sí, así me pasa.
Okey. <chuckles> Okey. Entiendo. Pues mira, con todo lo que me mencionas, creo que sí es importante el tal vez, el hacerte notar que, pues, las personas suelen equivocarse. Las personas no son perfectas, las máquinas a veces tienen errores. Creo que nada en p e en general, en en la existencia, es perfecto y creo que el cometer un error está bien. El pedir disculpas es excelente. Creo que a veces las personas les falta justo la parte que mencionabas, como de humildad, de tal vez darse cuenta que cometieron un error, que están haciendo algo mal, que a lo mejor hirieron los sentimientos de alguien, como que todas estas cosas que pueden hacer que una persona se sienta mal, que a lo mejor se se equivocó y demás. Creo que sí es importante recalcar que es entendible lo que sientes, ¿no?, de que, pues, te sientes mal de haberte equivocado, de haberte como fallado como en esta situación, que a lo mejor crees que van a a cambiar la perspectiva que tienen de ti, pero creo que es importante también reconocer que, pues, no no siempre tenemos la razón, que siempre es como una parte importante, ¿no? En cuestión de de todo lo demás, creo que es importante el estructurar una una disculpa simple. Creo que es mucho mejor el decir poco a decir mucho y siento que podría funcionarte eh, de una mejor forma, el tener como un una estructura simple para una disculpa. A lo mejor no sé, se me se me ocurre el que puedas tener, eh, "lo siento, r eh, me co m eh, me me me di cuenta que que cometí un error, por esto y esto y esto, te pido una disculpa". Creo que es es fácil el, ah, ir armando una estructura que puedas como replicar fácilmente con s diversos temas. Hay a veces que podrían ir como variando un poco, pero creo que en general podrían ser estructuras simples y que de cierta forma suenes auténtica, suenes que estás admitiendo que te equivocaste, que estás pidiendo una disculpa, que lamentas que que así haya sido y también a lo mejor en algunos casos el reparar, eh, no sé, a lo mejor el daño, a lo mejor la situación, no sé, podrías como reparar, como de ciertos de ciertos aspectos, podrías reparar la situación. Creo que también es importante a lo mejor el lenguaje y el tono. Me mencionabas que, pues, de cierta forma sientes que estás sintiendo como que suenas falsa en lo que estás diciendo. Entonces creo que con palabras sinceras y tratando de evitar excusas y y la simple palabra del "pero", creo que es es importante para que laps las personas no sientan que estás diciéndolo solo por decir y que suenes de en este tono como falso, como que nada más quieres librarte del problema y demás. Creo que sí sería bueno que intentaras con palabras sinceras y evitando las excusas y, mucho más, evitando la palabra "pero"; creo que esas serían como una de las cosas de las más importantes que podría mencionarte y sugerirte que que realices.
Oye, tienes muchísima razón. Fíjate que me resonó muchísimo eso de la palabra, pero porque sí suel suele pasarme, ¿no? Que que pues creo que de manera inconsciente como que tanta es mi vergüenza que suelo decir: "No, pero es que esto y que lo otro, pero, pero, pero", ¿no? Y en lugar de asumir la la responsabilidad, ¿no? Que es como que esa parte de pues de admitir el que te equivocaste y es como es como ¿cómo yo fallé, ¿no? Eh, pero justo creo que tengo que ser más, eh, amable conmigo misma. Las personas no son perfectas y y y pues nada, o sea, tenerme más paciencia y y pues ser un poquito más humilde y creo que esa de estructurar simple, eh, pues la disculpa, eh, como que a veces uno piensa que para pedir disculpas necesitas, eh, pues un un ensayo con entrada, desarrollo y desenlace y y pues no, a veces se necesita simplemente ser sincero, ser orgánico, eh, lamentar y y pues reparar el daño, ¿no? Entonces creo que me diste una perspectiva superdiferente, superútil. Voy a trabajar muchísimo en en ya no utilizar la palabra "pero" y y pues asumir la responsabilidad cuando toque pedir disculpas y asumir los los errores, ¿no? Entonces oye, te agradezco muchísimo por por escucharme, por no juzgarme y y sobre todo por darme esta serie de sugerencias tan útiles que sin duda las voy a llevar pues a la práctica y creo que me van a servir muchísimo en todas mis relaciones, las se van a fortalecer mucho.
Justo. Claro. Claro. Claro. Claro, creo que esa es la intención de de pedir disculpas, tal vez el el fortalecer todas estas relaciones personales. Y de verdad espero que te ayuden todos estos consejos. Recuerda, puedes estructurar, pues, eh, oraciones simples, si, eh, sin perder como la autenticidad que estás como en esta parte de de lamentar lo sucedido, también tratando de regular un poco el lenguaje, el tono y demás para que suene de una forma más asertiva y que, pues, se sienta real. También podrías agregar como acciones de reparación concretas y realistas que vayan de acorde con el tema o con la situación que, pues, se está planteando y también tratando de dar como este espacio para disculparte en en un momento adecuado y que no sea como dirían: "en el calor del momento". Entonces creo que podrías juntarlo con todo esto y de verdad espero que te ayudes muchísimo todos estos consejos y, pues, ya me estarás contando qué tal te va. Espero que si tienes alguna otra duda, pues, puedas contactarme por el mismo medio.
No, claro que sí. Te agradezco mucho. Yo creo que todo toda esta conversación me va a ser de gran ayuda y fue de muchísimo aporte. Entonces, eh, bueno, ya te estaré platicando cómo me va y y mejora mi postura, eh, mi forma de pedir disculpas, pero sin duda te agradezco mucho y me van a servir muchísimo.
No, no es nada. Yo encantado de ayudarte. Y te repito, si necesitas algún otro consejo, sabes que puedes contar conmigo. Hasta pronto.